Allora, io ti vorrei chiedere: cosa pensi tu delle produzioni internazionali doppiate o sottotitolate? Preferisci magari poi tu i il doppiaggio o i sottotitoli?
Allora, <chuckles> dunque io n d ehm, <chuckles> u e e non è facile rispondere a questa domanda o comunque, no, è molto facile da un lato però dall'altro no, nel senso ti spiego perché, ehm, <smacks lips> intanto io vivo all'estero
Mh.
<smacks lips> per cui ho lasciato l'Italia tantissimi anni fa, ehm, e ricordo <chuckles> quando sono arrivata qui in America e ho visto i primi film in lingua originale, no, ehm, con le voci, ehm, classiche di, uhm, Al Pacino, Robert De Niro, Brad Pitt, ehm, quando le ho sentite per la prima volta m'ha fatto un certo effetto, perché comunque ero abituata da sempre alle no, alle voci doppiate dei nostri doppiatori italiani, quindi, insomma un fa mh.
Okay. Mh-mh. Mh-mh. Che poi tra l'altro questi che hai citato, comunque questi attori così famosi, hanno proprio, di solito, il loro doppiatore che li doppia in ogni film. Mh-mh. Okay.
Sì! Sì, sì, sì, fisso, esattamente. Ehm, che e e son delle voci bellissime, ehm, di doppiatori italiani, insomma, molto bravi. Ehm, quindi mi facevano u anche un po' sorridere, ho etto: "No! Non ci posso credere che quella è la voce originale del tale attore o di quell'altro." Ho imp mhmm, all'inizio quasi u quasi una delusione, no, perché comunque trovavo paradossalmente forse più bella e più profonda la voce doppiata in italiano. Però poi invece, mhmm, è diventato il contrario nel senso che, ehm, adesso quando torno in Italia e mi camb i mi capita magari di rivedere quei film con quelle voci, insomma, alle quali ero abituata, mi stona tantissimo perché non è la stessa cosa. Per cui
Mh-mh. <chuckles> Mh-mh. Mh-mh. Mh-mh. Che sembra innaturale magari.
Inda del tutto innaturale. Quindi, i diciamo che orientativamente ti direi che, uhm, assolutamente i film andrebbero visti in lingua originale, con la voci insomma dell'attore, ehm dell'attore, mhmm, cioè la voce reale, ehm, sottotitolato. Anche perché, ehm, <chuckles> farebbe 2 cose: non solo, insomma, è è giusto che sia così perché comunque rende in qualche modo, mhmm, meglio l'idea, le battute, ehm, i tempi e tutto quanto, è più naturale.
Mh-mh. Sì. E giustizia dici un po' anche, proprio, al modo di recitare, di parlare di quell'attore lì, che è il suo mh-mh.
Esattamente, di quella cultura, di quel sì. Ehm, ma poi farebbe anche un favore all'Italia, che secondo me è uno dei Paesi, ehm, rimasti un po' indietro in questo senso, rispetto a molti altri paesi europei dove, appunto, i film vengono assolutamente, ehm, fatti insomma vedere in lingua originale l con i sottotitoli, per cui da sempre, da quando insomma i i bambini son piccini per cui sono avvantaggiati poi con l'inglese che, secondo me, è una cosa che aiuta tantissimo vedere i film, le le news, qualunque cosa in lingua originale. Invece in Italia c'è questa cosa del doppiaggio, ehm, che che prevale. Ehm, che però, ehm, non c'ha il d g diciamo che da un lato è molto bello, son molto bravi, però non secondo me dovrebbe essere forse limitato questo, non lo so, doppiaggio per, ehm per determinate cose, come possono essere: i cartoni animati, o, uhm o magari, insomma, rifinire l'audio per i film di di di lingua originale italiana, però non dovrebbero essere doppiati, ecco, i film internazionali. Penso penso proprio di no, che se s non sia una cosa te lo dico tra l'altro da una che, in teoria
Mh. Sì. Mh-mh.
ha anche lavorato nel mestiere, perché quando in Italia lavoravo anche come attrice, quindi mi ero anche un po' avvicinata al doppiaggio e lo trovavo bellissimo come arte, insomma, e come cosa da fare. Però non, ehm non rende giustizia, secondo me, ai film in lingua originale.
Mh-mh. Okay. Anche perché poi, tra l'altro, l'Italia a livello proprio di doppiaggio, come dicevamo, ha una tradizione, ehm, proprio importante, no: ci sono proprio quelle famiglie che si occupano da genera esatto. Quindi, e ehm, dn diciamo, mhmm, se ti sentisse u u una persona che si occupa di doppiaggio, <chuckles> non sarebbe molto felice in questo senso, perché tu proprio l'hai bocciato. Secondo te quindi i film non dovrebbero essere okay.
Sì, enorme. Sì, sì, sì. <chuckles> No. No, non l'ho bocciato, non l'ho bocciato, non non l'ho bocciato del tutto. Infatti ho detto: "Secondo me è importante, che po comunque poi è fondamentale, deve esistere il doppiaggio." Anzi quello non è proprio uacciagg uib doppiaggio quello un po' Voice Over, ehm, per quanto si, mhmm, po quando, insomma, devi rapportarti con altre produzioni di po di di di di cartoni animati eccetera, eccetera, devi dare la voce a un personaggio, no, un cartone ehm, un personaggio che u surreale, o anche altre in altre situazioni. Però, ecco, doppiare, ehm, i film, ehm, i internazionali no, secondo me non andrebbero doppiati.
Okay. Okay. Quindi, secondo te è è più che sufficiente il sottotitolo, no?
Sì! Io ormai mi sono abituata a vedere ormai tutti quanti uhm, guardo molti film in lingua originale, anche agli altre non i classici, insomma, soltanto in i quelli in inglese, ma anche se vengono dal Giappone, Cina, eccetera, eccetera, o francesi, ehm, li guardo sempre i in lingua originale con i sottotitoli.
Okay, sì anche perché, ehm, questo è un po' anche un dibattito di chi decide di vedere di solito i film coi sottotitoli, cioè, ehm, vedere solo, ehm, quelli in una lingua che conosci quindi come, magari l'inglese è quello, più, ehm universale, no; ma magari, mhmm, di solito soprattutto per chi è europeo è più facile conoscere una seconda lingua europea, a meno che non si tratti di studiosi di lingue. Invece c'è chi è proprio appassionato, e va a vedere tutti i film quindi, come hai citato tu, ehm, cinesi, giapponesi, coreani, soprattutto con il grande successo ormai delle, mhmm, ehm, serie coreane, ehm, tantissima gente va a guardare proprio in originale coi sottotitoli. Quindi anche tu fai questo?
Mh-mh. sì, sì. Esattamente. Assolutamente sì. Ehm, cioè da quando un pò, ehm, ormai c'è questa TV on demand, con i vari Netflix eccetera, eccetera e puoi spaziare, trovi di tutto e di più, ehm, trovo molto bello e interessante il fatto di poter accedere, insomma, a queste produzioni insomma straniere di ehm ehm, cortometraggi o anche film, indipendenti e ovviamente guederli e gua gu gu guardarli in fin in lingua originale, ascoltarli in lingua originale.
Mh-mh. E come dicevi tu, godersi proprio la la voce originale dell'attore, sentire la sua cadenza e tutto il resto.
Sì certo, ovviamente è più è più facile apprezzare questa differenza quando guardi un film, ehm, con i sottotitoli, appunto come dicevi tu, in inglese per quella più universale, più conosciuta, quindi anche se non sai parlare benissimo l'inglese, comunque è quello che, mhmm, qualcosa secondo me, ehm, riesci a a carpire, insomma, della de de de de de della lingua rispetto a una lingua completamente sconosciuta, come può essere il o difficile, così lontana dalla nostra, il cinese, o il coreano, il giapponese, quello ecco, ehm, mhmm, ehm, lo guardi in lingua originale, però ovviamente penso che ehm, zia difficile apprezzare <clicks tongue> la le sfumature della lingua, no non le cogli, ecco. <chuckles> <sighs>
Mh-mh. Mh-mh. Mh-mh. Sì. Mh-mh. Certo, perché comunque, hai proprio la neces cioè, dipendi lì dal sottotitolo. Magari, come dicevi tu, se già tu, ehm, lo stai guardando in inglese magari, ehm, non lo parli benissimo ma un italiano, comunque, studia l'inglese fin dalle elementari quindi, qualcosina la coglie. Mh-mh. Okay.
Esattamente. Sì. Qualcosa, sì, sì, secondo me sì, fa una differenza enorme. Ehm
Ma invece, ti volevo chiedere, hai tu mai, ehm, notato, ehm, facendo un confronto, visto che comunque alcuni film tu li avevi visti col doppiaggio poi li hai rivisti in lingua originale, hai dop hai notato delle scene in cui il doppiaggio andava proprio a cambiare il senso di una scena? Ehm, magari il significato che era reso in un modo diverso? O che era stato adattato alla cultura italiana, quindi avevano cambiato il significato? Oppure okay, vai scusa.
Sì, sì. Quello mi mando no, no, ehm no continua lasciavo v volevo lasciarti finire. Sì, l'ho notato soprattutto ovviamente poi, ehm, adesso che, insomma, vivo qui da diversi anni ovviamente sono più, ehm ho una certa padronanza della lingua, dell'inglese, di più rispetto, insomma, che all'inizio, quindi queste differenze ovviamente adesso le noto più facilmente, e anche mi manda un po' ai matti, ehm, <chuckles> sentire queste traduzioni se delle volte insensate sopra o per no me per non parlare poi dei titoli, certe volte, insomma, non capisco il perché ci si ostina in Italia <chuckles> a a a dovere inventare il titolo, uhm, completamente proprio di sana pianta, che non c'entra nulla molte volte, col titolo originale del del film.
Mh. Mh-mh. Mh. Sì. <chuckles> Ma, e ehm, guarda questo tra l'altro è è è assurdo perché, ehm, deriva proprio da da una legge che c'è addirittura dai tempi del fascismo. Ehm, che ste per praticamente, per importare un film straniero in Italia, ehm, a meno che non si paghi una mora è necessario o tradurre il titolo, oppure aggiungere un sottotitolo.
Ah! No! Ah! Ma dai! Questa cosa non la sapevo. <chuckles> Qui
Mh-mh. <chuckles> infatti un pochino assurdo, no, i quando poi si vanno a vedere quei titoli italiani che sono effettivamente come dici tu a volte anche un po' ridicoli, no, ci si chiede ma perché perché la necessità e poi ecco vedi perché altrimenti bisognerebbe pagare.
Molto, sì. <laughs> Quindi per risparmiare, un risparmio economico eh. <laughs>
Esattamente, esattamente anche lì è sempre una questione economica.
<laughs> Ah, vedi che ho imparato qualcosa di nuo questa cosa no, pensavo che fosse semplicemente una cosa tipica italiani dover storpiare, cambiare questi titoli che c e comunque e vabbè anche se lo fai per questi motivi però trova un titolo più intelligente, non lo so, più consono certe volte esattamente certe volte fan delle cose che non si possono veramente sentire quindi no, non apprezzo questo questo aspetto infatti e poi anche le battute sì
<giggles> Esatto o coerente. <laughs> <giggles> <chuckles> E e invece, mh Sì esatto, vai continua.
No, no anche le battute molte volte non sempre però appunto, ehm, anche perché la lingua italiana è molto diversa dall'inglese, ehm, quindi, ehm, quando va, ehm, non si possono fare ovviamente delle, uhm, ass delle traduzioni letterali perché non avrebbero senso delle delle frasi, ehm, per cui mi rendo conto che bisogna adattarle però certe volte vengono adattate in maniera poco poco naturale ecco, s
Mh-mh. Mh-mh, <sniffs> e anche perché, mhmm, molte volte come dicevi tu all'inizio, è è proprio il personaggio che viene un po' stravolto dal doppiaggio perché come dicevamo all'inizio magari un attore ha un certo modo di parlare, una certa voce e poi con il doppiaggio, ehm, cambia un po' no, cioè magari gli viene assegnato un un doppiatore o una doppiatrice nel caso che si tratti di una donna con un tipo di voce diverso, con una cadenza sicuramente diversa visto che si tratta di un'altra lingua ma proprio nel modo di esprimersi. T'è capitato di vedere un personaggio in lingua originale e poi o prima doppiato in italiano che cambiava proprio, ehm, modo di essere in base al doppiaggio.
Mh-mh. Eh magari così estremo no, che cambiava del tutto no, stravolto fino a questo punto no, però sicuramente, ehm, che cambiava un po' sì, anche perché poi comunque, ehm, come dici tu appunto ci sono <chuckles> non è c una sorta di mafia quelle famiglie importanti italiane che fanno solo loro il doppiaggio di tutto, no, soprattutto degli, ehm, degli attori più grandi, più importanti, ehm, e quindi magari, ehm, che che mi mi mi io mi ricordo insomma adesso non ricordo i nomi, però insomma ci sono quelle voci importanti di doppiatori italiani e che, ehm, ormai insomma il il loro personaggio era quello per cui solo loro potevano doppiare quel personaggio, no, ehm, o 2 o 3 o 4 di questi personaggi, ehm, ma ma non perché magari appunto avevo una voce simile ma perché erano dei i doppiatori più importanti, più bravi, con la voce più profonda d'Italia, capito, del de den in quel settore, per cui non è che venivano selezionati in ba in base alla similitudine al modo di fare ecco del personaggio originario quindi
Mh. <chuckles> Sì. Mh-mh. Mh-mh, si esatto. Mh-mh. Mh-mh, quindi <sniffs> effettivamente è un po', ehm, u un settore elitario in Italia quello del doppiaggio perché, eh, appunto ci sono queste famiglie quindi diciamo che non è molto, ehm, al centro dell'attenzione questa cosa di andare, mhmm, a scegliere una voce che sia simile e appunto come hai detto tu semplicemente per importanza quasi è il doppiatore che poi <chuckles> va a scegliersi personaggi.
Sì. <laughs> Sì o comunque sono quelli più conosciuti, più rinomati, più bravi nel mestiere, nel settore, quindi va da sé che probabilmente saranno loro a a a fav a fare poi il doppiaggio di quel personaggio altrettanto importante del fermo internazionale ma, mhmm, normal n non è che dovrebbe essere così invece perché dovrebbe essere proprio adattata al timbro a un sacco di cose insomma all'età, eccetera eccetera, del personaggio quindi
Mh-mh, e infatti, ehm, e poi avevamo parlato anche del delle piattaforme streaming come Netflix appunto, ehm, che permettono di fruire il contenuto direttamente in lingua originale in maniera molto più semplice, ehm, mi viene da da chiederti, ehm, tu comunque adesso vivi all'estero quindi sicuramente quando vra vai al cinema, ehm, il film viene mandato in lingua originale quindi se è un film americano sarà in inglese ma, mhmm, sicuramente, ehm, ci saranno anche de dei dei cinema immagino, ehm, multisala più grandi ris rispetto soprattutto magari nei piccoli paesini in Italia in cui il cinema di solito manda il film soltanto doppiato. Ecco pensi che questa cosa per chi, mhmm, decide sempre di vedere li i film in lingua originale sia un po' un limite che poi, ehm, magari non va al cinema perché al cinema nel suo paesino non viene trasmesso il film in lingua originale.
Mh. Eh, adesso non lo so com'è in Italia, ehm, io ricordo infatti quando son cre q quando so quando ero piccina in Italia c'era sempre quel, mhmm, quella sala che trasmetteva, ehm, in quei quei film 2 o 3 film insomma in lingua originale quindi era un po' una particolarità, ehm, io devo dire che al cinema ci vado pochissimo adesso g purtroppo, a causa insomma di queste piattaforme che ti permettono di vedere con calma a casa quello che vuoi <chuckles> quando poi il film viene fuori, per cui sì, sicuramente è un limite perché ribadisco dovrebbero essere sempre e comunque secondo me proiettati e visti i film in lingua originale per essere apprezzati al 100%.
Mhmm. <chuckles> Mh-mh, beh sì, sono d'accordo. Allora ti ringrazio per questa conversazione perché è stata molto interessante.
Prego, grazie a te per avermi ascoltata, è stato un piacere, a presto, ciao.
<chuckles> A presto.